तो आप मुझे ये बताइए, जैसे आप सुबह जब उठते हैं, तो मतलब सुबह उठकर आपकी पहली आदत क्या है?
देखिए, सुबह उठकर ना मुझे लगता है कि मेरी पहली आदत है बहुत सही और मेरी जो दिनचर्या है, उसको सही से उसकी आप कह लीजिए कि उसको 1 प्रस्ताव रखती है बहुत बढ़िया। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं सुबह उठ कर सबसे पहले पानी पीता हूँ। जो कि सबसे अच्छी चीज़ है और उसके बाद मैं नियमित व्यायाम करता हूँ कुछ समय के लिए। और उसके बाद व्यायाम ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ा सा ध्यान भी करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो मेरी दिनचर्या है, बहुत मेर सु मेरी जो सुबह उठने आदत है, ज़रूर इसने मुझे बहुत मदद भी की है और ज़िंदगी में अगर मैं बात करूँ, एक स्पष्ट आपको आपका जो लक्ष्य है, वो आपको निर्धारित भी होता है। जब आप उठके ऐसी चीज़ें करते हैं। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आप अपनी तरफ़ ना एक आप कह लीजिए, एक पॉज़िटिव चीज़ ही होती है और बढ़िया है और मज़ा भी आता है। मैं कहता हूँ कि पहले की अगर मैं बात करूँ, तो पहले मैं यह सब नी नहीं किया करता था, तो बहुत सी उस समय लगता था कि यार इन सभी चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं है। पर आज के समय की मैं बात करूँ, तो हाँ मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसने मुझे बहुत ज़्यादा मदद भी की है ज़िंदगी में। जी।
हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल वो तो है। हुँ, हुँ। <chuckles> आपको फ़र्क दिखा होगा मतलब।
उ, हुँ, हुँ, बिल्कुल। फ़र्क़ की मैं बात करूँ ना, तो मैं मेरे पहले अंदर ना नकारात्मक विचार काफ़ी आते थे। अब देखिए, सुबह उठकर अगर कोई भी फ़ोन चलाकर मैं अपनी बात करूँ, कुछ समय पहले कि मैं बहुत फ़ोन चलाया करता। सुबह उठके आप देखें, इंस्टाग्राम खोल लिया, बस स्क्रॉल करते रहे। वो चीज़ मैं कहता हूँ कि ख़राब थी। और अ, पिछले कुछ स सालों से मैं 2 से 3 सालों की बात करूँ, पहले मैं ये सारी चीज़ें किया करता था, पर अब की मैं बात करूँ, तो आ उम, 2-3 साल से मैं चीज़ें कर रहा हूँ। और मैं कहता हूँ कि बहुत बढ़िया बदलाव आए हैं। मैं तो सभी को कहता भी हूँ, मेरे जो अ, सगे-संबंधी हैं, दोस्त हैं, परिवार वाले हैं, उनको मैं कहता हूँ कि देखिए अगर मैं बदलाव कर सकता हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। तो मतलब एक छोटी चीज़ है, पर ये अब देखिए जो प्रक्रिया है ना पूरी, जितना-जितना मैंने नोटिस की है, ये प्रक्रिया सिर्फ़ आप कह लीजिए 1 डेढ़ घंटे की होगी, पर इतनी बड़ी च बढ़िया चीज़ है कहीं न कहीं, जो मेरा एक दिन है, उसको पूरा एक बहुत अच्छे तरीके से इसकी शुरुआत हो जाती है। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। तो आप इसका कुछ ऐसा बता सकते हैं जैसे कि होता है ना कि एक सीक्वेंस होता है हर किसी का, कि कुछ लोग उठाते हैं मोबाइल उठा लिया फिर उसके बाद पूजा करा नहा के पूजा किया फिर पानी पी लिया। एक सीक्वेंस ऐसा कुछ आप बता सकते हैं कि सबसे पहले आप क्या करते हैं उसके बाद क्या करते है? देन?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, बिल्कुल-बिल्कुल। मैं जब सुबह उठता हूँ, सबसे पहले अ, मेरे पास 1 अ, पानी की बोतल होती है और मैं उससे क़रीबन, आप कह लीजिए, अ, 500 एमएल या 1 लीटर के आस-पास बढ़िया पानी पीता हूँ। उसके बाद वही अपना फ़्रेश वगेरह होके, उसके बाद आराम से ज मैं जब अपने जब र कमरे का दरवाज़ा खोलता हूँ ना, जब बाहर जाता हूँ, जब प्रकृति के अंदर, जब मैं साँस लेता हूँ, 1 लंबी साँस लेता हूँ, बहुत बढ़िया लगता है। मैं कहता हूँ कि बहुत छोटी-सी प्रक्रिया है, देखा जाए तो। आप लंबी साँस, आप क किसी को भी कह दीजिए, वो कहेगा, "यार, इसमें तो क्या ही है?" फिर मैं कहता हूँ कि, "बहुत बड़ी चीज़ है।" मैंने जब ख़ुद ही स्टार्ट किया, एक सुबह की जो ताज़गी है ना, मैं कहता हूँ वो सभी को लेनी चाहिए। और जब मैं नहीं लेता था, मैं आज भी उस समय को पछताता हूँ, कि यार उस समय मैं क्यों नहीं करता था यह चीज़ें? और हो सकता है मेरी ज़िंदगी उस समय ही बढ़िया हो जाती। है ना? आप देखें, अगर मैं उस समय से करता था, तो कहीं न कहीं जो अ, आज के समय में बहुत बढ़िया दिनचर्या होती। पर कहीं मुझे लगता है कि इंसान जो है, गलतियों का पुतला, धीरे-धीरे सीखता है, जैसे मैं भी सीखा हूँ, सही चीज़ है। जी।
अच्छा। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल-बिल्कुल। वो तो है। जी, जी। लेकिन अ, ये मैं ये भी आपसे जानना चाह रहा था, जैसे ऐसे मतलब ये कब परिवर्तन आपको दिखा कि आदत आपकी कब से आई। कुछ तो ऐसा हुआ होगा, किसी कोई बचपन की कोई रिवाज़ कुछ ऐसा?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। ये हाँ, बिल्कुल-बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब कि ना अ, मेरा ऐसे था कि जो आपका एक आप आपने सुना होगा कि सुबह का जो नाश्ता है, वो आपको मेरी शुरुआत मैं बताता हूँ, यहीं से हुई थी कि नाश्ता आपको बढ़िया करना होता, पर मेरे यहाँ था नाश्ता मेरा ख़राब होता था। मैं कभी बाहर से मँगवा लिया या कुछ भी अपना ऐसे तला-भुना खा लिया, तो मतलब फिर मैंने स्टार्ट किया कि यार मैं जो अपने दिन का जो पहला जो अपने आपका भोजन है, वो आप बढ़िया करेंगे। तो मैंने वहीं से शुरुआत की। मैंने कहा क्यों भोजन ही क्यों? भोजन तो आप देखें ना, उठने के क़रीबन अ, 2 से 3 घंटे के बाद खाते हैं हम। मैंने कहा, "यार, भोजन ही क्यों? मैं अपने दिनचर्या को ही शुरुआत से सही करूँगा।" क्योंकि मुझे ना थोड़ी-थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगी थीं कि मतलब मुझे साँस फूलने लगी थी, चलने में थोड़ी दिक़्क़त होने लगी। उसके बाद सफलपुर सफलतापूर्वक मैंने अपना जो है अ, बाहर भी कम किया बहुत ज़्यादा। इसी दिनचर्या के अ, वह ना चलते। और आज के समय में आप मेरी बात करें, तो मतलब मैं उन लोगों को किसी समय मैं लोगों से प्रेरणा लिया करता। आज के समय लोगों को प्रेरणा देता हूँ, कि भाई उठो तुम भी, तुम भी यह चीज़ें करो, क्योंकि एक सफल ज़िंदगी की शुरुआत, एक सफल व्यक्ति की शुरुआत मुझे लगता है कि एक सफल सुबह से ही होती है। जी।
हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। अच्छा। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कु बिल्कु हाँ, लेकिन जैसे आपने कहा, आपने थोड़ा भार भी कम किया, तो क्या फिर इसका ऐसा तो नहीं मेन जो कारण था या फिर असल कारण जो भी था, वो मोटापा ही था?
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ, हुँ। <laughs> कह सकते हैं। मतलब अगर आप इस बारे में बात करो, बिल्कुल मतलब मुझे लगता है कि अब देखिए ना, मैं जब थोड़ा युवा था, जब ब बच्चा था, तो वहाँ पर सभी लोग कहते थे कि सुबह व्यायाम करना चाहिए सुबह व्यायाम करना चाहिए, पर मैं इस चीज़ की गहराई को समझ नहीं पाता था। जब मैंने आगे जाके देखा कि हाँ यार, ये इस चीज़ सच में मैंने बस एक छोटी-सी आदत स्टार्ट की। मैंने व्यायाम ही नहीं स्टार्ट किया, सच बताऊँ आपको तो। मैंने ना पहले उठा, मैं सिर्फ़ बढ़िया मैंने पानी पीना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने देखा कि यार, शुरुआत यहाँ से हुई है, चलो अब आधा घंटा 15 मिनट
हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। हुँ, हुँ। अच्छा, अच्छा। तो ओ मतलब गरम गरम पानी के नॉर्मल पानी ऐसा ही?
हाँ, मतलब ऐसे क एक कह लीजिए कि जब थोड़ा मौसम ठंडा रहता है, तो थोड़ा गुनगुना पानी। और ऐसे सर्दियों गर्मियों में तो नॉर्मल पानी आता है आपका बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि वो थोड़ा सा पी ज़रूर पीना चाहिए। हर किसी को पीना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो हम दिन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी पूरी जो कह लीजिए पानी की जो इनटेक है, पूरी नहीं कर पाते। कहीं न कहीं है ना, फिर हमें जो है करना ही चाहिए। हाँ जी। जी। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, मतलब मैं कहता हूँ कि ये चीज़ छोटी है, और पर है बहुत बड़ी असल में जी।
अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो तो है, आज के दिनचर्या में लेकिन बड़ी तो है। लेकिन ए, मतलब जब से आपने ये अ, शुरू किया है अपने जीवन में ये आदत सुबह उठकर, तो कुछ आपको परिवर्तन दिखा मतलब आपके काम में या फिर आप कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसा परिवर्तन दिखा आपकी प्रोडक्टिविटी में क्या फ़र्क़ आया है?
हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं आपको हाँ जी। मैं अप मैं बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो काम करने की गुणवत्ता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। देखा जाए तो मतलब पहले मेरे साथ ऐसा हुआ करता था कि सुबह 9 बजते थे, फिर भी मुझे लगता था कि यार अभी तो सिर्फ़ 9 ही बजे हैं। अब मैं भी लगता है यार 9 बज गए? इतना समय हो गया? मतलब कि मेरे दिन जो हैं, मेरे लंबे हो गए हैं। आप देखें ना, अगर आप समय के किस अ, समय के साथ अगर नहीं उठेंगे, कहीं न कहीं बहुत दिक्कत होगी। आप ये कहने की बात है बस कि कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आप 8 घंटे आपको पूरे करने में, मैं मेरी सोच पहले यही थी कि 8 घंटे पूरे करने हैं, 2 बजे सोएँगे और रात सुबह 10 बजे उठ जाएँगे, पर मैं कहता हूँ यह चीज़ गलत है। और अगर आपको अपने कामों को अगर सही नियमित तौर से करना है ना, बिल्कुल मैं कहता हूँ समय से उठना ज़रूरी है। और अगर मैं अपनी बात करूँ, तो जब मैं पढ़ाई करता हूँ ना, मेरा वो फ़ोकस है, जो ध्यान है, वो बहुत बढ़िया लगता है। और साथ ही साथ जो मेरा काम है, वहाँ पे भी मैं म मतलब जितने मेरे साथ कर्मचारी हैं, वो भी मुझसे पूछते हैं कि, "यार तू इतना एनर्जेटिक कैसे रहता है? तेरे अंदर इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है?" मैं कहता हूँ, "यार तुम लोग जल्दी उठकर देखो। अपना नियमित व्यायाम करो, ध्यान करो, योग करो। तुम्हें सब कुछ जो है देखने को मिलेगा। जैसे मैं मेरे साथ हो रहा है।" जी।
अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। अच्छा। हुँ, हुँ। तो अमूमन कितने घंटे की नींद लेते हैं वैसे? अभी अभी जो आप मतलब जो अभी आदत बनी है सुबह उठकर। उसमें उसके बाद कितनी घंटे की नींद लेते हैं आप वैसे?
हुँ। हाँ, वैसे मैं आए देखिए, अगर मैं अभी बात करूँ, तो मतलब मैं 6-7 से 8 घंटे की नींद लेनी की पूरी कोशिश करता हूँ, पर अभी हाल ही में ना अ, काम के चलते मैं कह कहूँगा कि साढ़े 6-7 घंटे के आस-पास होगी, पर मतलब मुझे लगता है फिर भी मैं इसमें भी मैं भरोसे अ, मंद फ़ील करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे जो है कर लेंगे ना। आप देखें कि मैं आपने भी सुनी होगी ये चीज़ कि दोपहर में अगर आप एक झपकी लेते हैं, दोपहर की हाँ 10-15 मिनट की, वो बहुत बढ़िया होती है, वो ऊर्जा लाने के लिए। मैं उसका भी इस्तेमाल करता हूँ। और मैं कहता हूँ, वो झपकी मैं तभी ले पाता हूँ कि जब मैं है ना? सुबह जल्दी उठ के उस उस समय तक दोपहर तक जब मैं अपने कार्य कर लूँगा, कहीं न कहीं जो झपकी है, वो आसानी से हो जाएगी। जी।
हुँ, हुँ, हुँ। सही है, सही है। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। जी। हाँ, वो तो है। उससे भी थोड़ी बहुत कहीं ना एनर्जी हो जाती है। लेकिन जैसे अगर आप कभी कहीं, जैसे होता है ना, कोई कहीं यात्रा में चला गया या फिर किसी के घर में रुक गया, तो उस वक़्त इसे आपके सुबह उठने में कभी कुछ गड़बड़ी हो जाए या फिर समय का पालन नहीं हो पाया, आपके हिसाब से, तब आप कैसे फिर शुरू करते हैं दिन? तब क्या ऐसा सीक्वेंस रहता है आपका उस वक़्त?
हुँ। बहुत-बहुत। जी। जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, मतलब मैं ना जब सबसे पहले प्रेरित हुआ था अ, जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर हैं विराट कोहली जी, हैं ना? उनका ये कहना था कि, "आपकी अब कुछ समय के लिए अगर आप कहीं जाते हैं बाहर, या कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे आपकी दिनचर्या उठती है, या फिर अगर आपको लगता है दिनचर्या खराब हो गई, कोई दिक्कत नहीं। पर आपको पता होना चाहिए एक आप कहते हैं ना कि आपकी अ, डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है।" है ना? वो चीज़ मैं कहता हूँ मेरी अब बन चुकी है सुबह उठना, बहुत सही चीज़ है। कहीं न कहीं, मतलब अगर सभी लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ना, बढ़िया रहता है। और मैं अगर अपनी बात करूँ, मैं फिर से नियमित होने के लिए ना, मैं सिर्फ़ मुझे सिर्फ़ एक सुबह की ज़रूरत है। अगर मैं उस सुबह, अगर मैं अपने आलस को तोड़ के, अगर मैं उस सुबह उठ गया, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो जो दिनचर्या है वो फिर से आराम से वापस आ जाती है। जी।
अच्छा, अच्छा। बिल्कुल। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। तो क्या इसका कारण मैं मानूँ विराट कोहली है कहीं न कहीं? <chuckles> जो आ
<chuckles> कह सकते हैं। अब मेरे भी अब बात करें, मेरे चहेते क्रिकेटर हैं। कहीं न कहीं मैं उनको बहुत मानता हूँ और हाँ, उनकी देखा जाए तो उनकी भी कुछ ऐसी ही एक ज़िंदगी की जो सफ़र है, उनका ऐसा ही रहा है, है ना? पहले आप देखें, वो भी कितने ऐसे फ़िट नहीं थे। मतलब मोटापा-सा कहीं न कहीं मैं कहता हूँ कि इंसान की स्रोत वही बनते हैं ना ज जो उनकी जो खुद की जो आप कह लीजिए जर्नी है, उनसे गुज़रे हों, है ना? वो सफ़र है, वो, वो मैं उनका समझता हूँ और मैं कहता हूँ कि अ, चाहे वो ना समझें, पर वो भी मेरा समझते होंगे अगर जानते होते तो। जी।
अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ। बिल्कुल, वो तो है। तो मतलब आप सुबह की जो आदत है, इसको 1 अ, विराट कोहली को मतलब 1 मोटीवेशन के तौर पर आप देखते हैं, अपने जीवन में।
हुँ। एकदम, एकदम। मतलब हाँ एकदम, मतलब मैं अ, शुरुआत में ज़रूर मैं बहुत प्रेरणा लेने की कोशिश करता था, पर मुझे लगता है अब आज के समय में मैं अगर आप मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि प्रेरणा जो है, वो ऐसी नहीं है कि कहीं से आएगी, ज़रूर। कुछ समय के लिए स्रोत बन सकता है कोई, पर प्रेरणा जब तक हमारे खुद के अंदर से आएगी ना, आत्म प्रेरणा जब तक नहीं आएगी, मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ संभव नहीं है। और हाँ, ये जो सुबह की आदत है, यह मेरे दिन का बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा है और मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब ये चीज़ मेरे साथ हमेशा बनी रहे। जी।
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। वो तो है। हुँ।
हुँ, हुँ। जी।
तो ये आप ये बताइए, जैसे कभी-कभी क्या होता है ना कि अ, आप कहीं पर गए और आपने अ, जैसे कि हम उसको बोलते हैं ना कि आप एक देश से दूसरे देश में चले गए। तो कभी एक्सपीरियंस किया है कि आपने क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, फिर उसको जेट लैग हो जाता है, समय का परिवर्तन हो जाता है वहाँ पर। तब आपकी आदतों में कुछ बदलाव आता है, या फिर उस वक़्त फिर आप क्या करते हैं, उसको कैसे उस तरीक़े से उसको देखते हैं?
ठीक है। हुँ। जी, जी। समझ रहे हैं। देखिए, मैं हाँ, मैं अभी तक विदेश गया तो नहीं हूँ। कभी जेट लैग मैंने अ, मैं एक अभी तक एयरप्लेन में बैठा हूँ, तो मतलब मुझे लगता है कि हाँ, ये जो चीज़ है, हो सकता है किन लोगों के लिए दिक्कत हो। पर अगर मैं बहुत से महान लोगों की बात करूँ। वो अपने दिनचर्या से कभी है ना उतरते, मतलब कि उससे बाहर आते ही नहीं हैं। जरूर। उस जो निय नियमित समय है उनका, वो कभी-कभी ऊपर नीचे हो सकता है, पर वो जो दिनचर्या है वो वैसी ही रहती है, तो मतलब मैं भी चाहता हूँ कि अगर कभी ऐसा भी मेरी ज़िंदगी में मोड़ आए, तो बिल्कुल मैं फिर भी अपनी जो आ आदतें हैं, उन पे मैं कायम रहूँ। जी, तो बहुत अच्छा लगा आपसे इस बारे में बात करके।
अच्छा। अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल जी, जी। उम्मीद करता हूँ फिर से बात होगी।
जी।